É. Não, até secava porque ventava, assim, né. Eu estava, né, numa altura, então ventava, então a roupa e também da máquina saía quase seca então, esse problema eu não tinha. Eu tinha eu tinha problema mesmo de pegar o sol assim. É, e porque no frio É.
Ah, o vento, né. É sim. Ah f Pois é. É, aqui em casa aqui em casa também, eu pego eu moro nos fundos do apartamento, mas, eh, o sol bate em algum alguns prin principalmente na manhã, assim, né. A parte da manhã o sol bate um pouco, então tem o varal aqui atrás também e e seca as roupas.
Uhum. Aham. Ah, e aí, fica tranquilo. É o meu o meu problema maior era ver assim, me faltava ver o sol. Sabe sabe aqueles dias que tá muito frio, mas que o sol dá um da aquece assim, que é uma delícia por sinal. É quando ma é o clima que eu mais gosto. Mas aí eu só via o sol de longe <chuckles> e eu estava na sombra. <laughs> Estava
Uhum. Sim. É, a gente precisa também. Hã. Eu também. uhum. É, eu também, eu gosto daquele dia assim bem frio, mas que você sai na na rua tem o sol, aí fica quentinho do sol, né.
Tem o sol, né, fica quentinho no sol. Então eu adorava isso, mas eu não tinha isso. Então, eu passei durante 15 anos morando assim. Aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos era a minha única exigência. <laughs> Que eu fui e É, eu queria sol, precisava de e agora eu tenho, agora o sol da manhã ele nasce aqui. <laughs> Faz toda a diferença na vida. <chuckles>
Respiro. E a Uhum. Que pegasse sol na casa. Ai, que delícia, né. É, e É eu imagino, é. E eu acho que se formos ver os benefícios do frio, talvez a a resistência, né. Eu acho que o frio ele te dá mais resistência. O nosso corpo, ele tem que trabalhar mais, né.
Uhum. Sim, sim, sim, eu acho que sim. É porque cansa mais, né, o calor cansa mais, né. É tu tudo, né?
Uhum. Exato. E no frio o nosso corpo, ele trabalha mais também para manter a nossa temperatura, né.
Ai, queima mais caloria, né. <chuckles>
É, ele fortalece também o nosso sistema, o sistema respiratório, cardiovascular e tudo mais, né, por conta da da respiração e e e do calor que nós temos que produzir, né.
Uhum. Sim, sim. Sim. Uhum.